À, ờ, mình thì, ờm, ừm, cả bây giờ mình thấy cái gì cũng có online á, nên gần như là mình tự học, tự luyện á, trên YouTube. Ừm, và mình học là thời gian trước khi ơ, trước trước 10:00 nè. <chuckles> Thì mình tập, ờ, khoảng tiếng đến 2 tiếng. Ừm, cầm
Ừm, ừm Ừm, ừm, ừm. Ồ! hay, a À, trung ờ, thế thì một ừm, 1 tiếng 1 tiếng, 2 tiếng hằng ngày. Ờ.
Ừm. Để ừm, không không biết là công việc bạn có s ưm, căng thẳng quá hay không? Nhưng mà mình thử, ưm, một cái kỹ năng thiên về nghệ thuật á, mình cảm thấy rằng là khi mình tập trung á, mình không có còn bị stress nữa. Ừm. Còn c còn còn bạn thì cái kế hoạch mà bạn, ờ, muốn học kỹ năng mới dự định khi nào bạn sẽ thực hiện?
Thế cũng khá là á ừm. Ờ. Ờ. Ừm, ừm. Mình nghe có lý, nghe có lý đó. Ờ, mình nhận mình cũng như giống bạn mình sẽ tranh thủ vào buổi tối, tức là khi mình đi làm về, đúng không? Xong mình sẽ có thời gian rảnh thì sẽ học, ờ, về những cái kỹ năng như SQL này. Ờ, tuy nhiên nhưng mà khi nói chuyện với bạn nói về âm nhạc tự nhiên mình thấy là mình cũng đang thích đi học nhá. Ví dụ như là mình nghĩ là sẽ ờ, <chuckles> kiểu, mình cảm thấy rất thú vị luôn ấy. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ là, ờ, mình đi học vẽ chẳng hạn, tức là học vẽ thì mình thích ấy, bởi vì là mình cảm giác luôn mình sẽ được cảm rất là yên tĩnh, đúng không? Mình sẽ tập trung vào cái, a, bức tranh của mình, sau đó mình sẽ được tự được tự do thể hiện như, kiểu, màu sắc nè, hay là học qua những hình khối thể hiện câu chuyện của mình ấy. Ờ, mình thấy nó khá là hay nhá.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Vậy hả? Ừm hưm. Ờ. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ưm, ừm. Ừm, bạn bạn có thiên hướng về nghệ thuật hông?
Ừm.